ก็ดูได้ค่ะ ดูได้ ต้องลาคนดังเนาะที่ <tsk> ที่แบบ
อืม อืม
ไม่เศร้าเกินอะ <chuckles> จ ก็ได้
อืม อือ ๆ ๆ ๆ อืม โอ้โฮ ก็ ค่ะ อืม อืม เหมือนกันเลย ของเราอะค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลามากกว่า บางช่วงที่รู้สึกว่าหมดไฟ อยากหาอะไรที่มันกระตุ้นให้ตัวเองแบบว่ามีแรงไปทำงาน ไปเรียนน่ะค่ะ ก็มักจะดูแบบพวก
แต่ถ้าแนว ก็ ก็ปกติก็ อยู่แล้ว ชอบดูอยู่แล้วซีรีส์ อุ๊ย! อือฮึ
เรื่องราวเกี่ยวกับคนดังค่ะ แต่ปกติเนี่ยก็จะมีแนวอื่นที่ชื่นชอบเหมือนกัน เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชอบการดูซีรีส์เกาหลี อะไรแบบนี้อยู่แล้ว พวกแบบ Drama Drama เออ ส่วนใหญ่จะชอบแบบนั้นมากกว่าค่ะ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ๆ ก็แล้วแต่บางช่วงเหมือนกัน บางทีก็ดูแบบ ตลก ๆ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ อะไรอย่างเงี้ย หรืออยากดูแบบโรแมนติก น่ารัก ๆ
ใช่ อืม อืม ๆ ๆ อา
หรือแบบโรแมนติกมั่ง Drama มั่ง อะไรก็ไม่รู้ <chuckles> อยู่ในเรื่องเดียว <chuckles> ควรจะจบ <laughs>
อืม ใช่ เราคิดว่า อืม เราคิดว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย มันน่าจะอยู่กับช่วงเวลาด้วยเนาะ เพราะว่าเหมือนบางครั้งอะ ซีรีส์เกาหลีที่มัน Drama เยอะ ๆ อะคุณ เวลาดูที่เราเครียดอยู่แล้วอะ มันอาจจะเครียดได้อีกเนาะ อืม
ใช่ มัน <tsk> มันก็ไม่เชิงว่าจะเครียดเพิ่ม แต่มันคือแบบ
อืม ค่ะ
เออ เรียกว่าไรอะ ให้ ให้เราแบบ ผ่อนคลายด้วยความสนุกดีกว่า
มันอินไปกับเรื่อง <chuckles> ใช่ ๆ <chuckles> ใช่ เพราะว่า อืม
เออ เออ อาจจะเป็นไปได้ ใช่ แต่ถ้าแบบเศร้ามากอะ ทางนี้ก็ ก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกัน
เออ เหมือนกัน ๆ แบบเวลาซีรีส์ที่แบบ อืม เศร้าเยอะ ๆ โอ้ ใช่ ฝั่งนี้คือถึงขั้นแบบน้ำตาคลอเลยค่ะเวลาแบบเศร้า ๆ เนี่ย แล้วก็แบบ แล้วส่วนใหญ่อะจะเป็นคนแบบชอบดูแนวนั้นเสียด้วยสิคุณ แต่มันก็สนุกนะแบบ โอ้โฮ เขาทำถึงจริง ๆ อะ แบบว่าเรียกน้ำตาแฟนคลับออกมาได้อะ แล้วแบบ เนี่ย จะเป็นสายที่แบบว่า เอ่อ ชอบไปหาดูรีวิวด้วยไงว่า เออ คนอื่นเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่า แต่ก็แบบ เฮ้ย ก็มีหลายคนคิด ต่างจากเราก็มีนะ หรือว่าคิดเหมือนเราก็มีค่ะ
ถ้าเศร้าเยอะนะ คือถ้าเศร้าเยอะไม่ไหว เออ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ส่วนใหญ่นี่ถ้าดูแล้วแบบ เออ อันนี้น่าจะทางเราก็โอเค ก็ดู แต่ถ้าดูทรงแล้วไม่ใช่ก็ โอ๊ย อย่าดีกว่า <laughs>
อืม อา ใช่ อืม เหมือนกัน ๆ แล้วแบบเนี้ยคุณคิดว่า เออ ปัจจุบันเนาะ เทคโนโลยีมันพัฒนามากยิ่งขึ้นเนาะ แล้วก็ social ด้วย ทำให้เรื่องราวแบบเนี้ยกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นหรือเปล่าคะ?